जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं कहना चाहूँगा कि आज भी क हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और हम काफ़ी अच्छे स्थान पर आज खड़े हैं। तो पैसे ने देखिए के हमारे व्यक्तित्व पर किसी भी प्रकार का ख़ासकर से मैं कहूँगा नकारात्मक प्रभाव जो देख-दिखावे वाला आजकल चल रहा है उसके पर बिल्कुल भी नहीं करा। और हम मेरा जिस प्रकार से व्यवहार देखिए पहले सभी व्यक्तियों से था आज भी वैसा ही है और निरंतरता ऐसे ही रहेगा चाहे हम देखिए आगे भी कितना मैं कहूँगा विकास कर लें, चाहे वो पैसों का क्षेत्र हो चाहे कामयाबी कुछ भी हम कर लें। तो कहीं न कहीं हमारा ध्यान इस बात पर भी रहता है कि हम किसी भी प्रकार का अहँकार अपने मन में ना आने दें और कहीं न कहीं विनम्र भाव के साथ आगे बढ़ते रहें और किसी को भी नीचा दिखाने की तो देखिए कभी भी हमारी कोशिश किसी भी प्रकार की नहीं रहती। जी।
जी। जी। बहुत अच्छा। अच्छा। अच्छा। अ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच है। जी। बिल्कुल भी नहीं, हाँ। ये तो है। तो आपसे मेरा आख़िरी सवाल ये है ना कि क्या आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं या मतलब जोखिम से बचने वाले हैं? ये आपके निवेश के फैसलों को कैसे प्रभाव प्रभावित करता है?
जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं परिस्थितियों पर इस बात का फैसला मैं लेता हूँ कि परिस्थितियाँ कैसी हैं? अगर मेरे पास समय है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं निवेश करूँ उसे अ, कहीं न कहीं तो मैं देखिए बिल्कुल रिस्क लेना पसँद करता हूँ। और देखिए रिस्क मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अपने पैसे कहीं गलत जगह लगाने होते हैं। अ, मैं आपको बताऊँ कि आजकल एसआईपीज़ वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, केवल किस्त हमें कटवानी होती है बाकी बहुत बड़े-बड़े पढ़ाकू व्यक्ति होते हैं जो फँड मैनेजर जिन्हें हम बोलते हैं वो क काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में काफ़ी आसानी हो जाती है। और किसी भी प्रकार का रिस्क मुझे तो देखिए महसूस नहीं होता अपने पैसों को खासकर के एसआईपी में निवेश करने में। जी।
जी। अच्छा। हाँ। जी। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ।